Eee, tabii ki zamanı verimli kullanma kavramı da biraz, eee, kişiye göre değişiyor, değil mi? Eee, o zaman şöyle diyelim, sen anladığım kadarıyla çok verimli kullanmadığını düşünüyorsun. Eee, peki neden, böyle düşünüyorsun? Zamanını verimli kullanmak, ne demek senin için?
Olabilir! Evet. Evet! <chuckles> Yani şöyle, bak, mesela ı gündüz, öğlen, akşam, bu saatlerin hepsi harika. Gayet de tatminim kendimden, gayet verimli. Ama, böyle, saat akşam 21:30 gibi falan olduğunda, hani, böyle, akşam yemeğini yemişim ve 2 saat daha, işte, yüksek lisans derslerime çalışıyorum. Orada bana 21.30'da bir şey oluyor.
Evet. Hı hı. <chuckles> E Tamam.
Yok! Bir b beynim duruyor ya! Ya yapamıyorum, yani, <chuckles> Ve çok erken bir saat.
Çok ilginç! <chuckles> E, yok! Çok mera çok merak ettim, ne oluyor?
Ya, ne oluyor? Böyle bir, ne yapsam, işe yaramıyor. Hani konsantrasyonum bozuluyor. Zihnim aynı verimlilikte çalışmıyor. Ya, bütün gün sürekli yoğun olduğum için aslında yoruluyorum ve buna da hak veriyorum. Sonra kendime dedim ki, ya madem hani verimli kullanamıyorsun, o zaman 21.30'da yatağa gir bari de erken kalk. Hani! Ya, mantıklı da, mantıklı da! Bak, inanılmaz ya! Son 2 gündür, 21.30'da yatağa girip gece 02.00'a kadar yatakta dönüyorum sadece.
Hımm! Evet! Evet. Tamam, mantıklı! Gayet mantıklı! A! O çok zor olmalı. <chuckles>
Çok kötü! Ya, gerçekten çok, hani, bilmiyorum, yani, kırıyor beni, kalbimi alt üst ediyor. <chuckles>
Evet, eee, yatağa yatıp uyuyamamak en büyük, iii, sıkıntılardan 1 tanesi galiba. Peki o o olmadı tamam. Eee, 21.30'da, 21.30'da yattın 02.00'a kadar olmadı. Eee, ımm, belki de biraz, hani, birkaç gün 1 kere değil de birkaç gün, eee, deneme imkânın oldu mu, bu yeni taktiği?
Evet! Aynen. Hı hı. Çok kötüydü! Yani, daha, ııı, s hakikaten çok haklısın bence de. Yani, daha sabırlı olmam lazım. 2 gündür deniyorum. Şimdi aslında hayatımda bir gelişme var. Çünkü zamanı çok daha verimsiz kullanırdım. Şimdi mesela 21.30'da yine, eee, zaten ders çalışamazdım, yatağa giderdim. Abur cubur yiyip, ııı, Instagram'da videolara bakardım. Şimdi bak, bu e i sağlıksız da. En azından son 2 gündür yatağa giriyorum ve telefonumu yanıma almıyorum ve hiçbir şekilde abur cubur yemiyorum.
Evet. Tamam. Tamam.